الصراحة عندي كده آآ، يعني رغبة في إن أنا يعني ابتدي إن أنا أتعرف على ناس جديدة، وابتدي احاول إن أنا الصراحة يعني آآ، ابتدي إن أنا أوسّع الدايرة بتاعتي شوية، لإن أنا طبعًا كنت قاعد في في مكان زمان ولكن آآ، بقى لي كام شهر يعني انت انتقلت لم لمكان تاني، بس طبعًا مع المكان الجديد ده أنا بقى ما أعرفش أي حد وما أعرفش آآ يعني الناس هنا آآ، عايشين إزاي وهل هُم مثلًا آآ، بيفكروا يعني عندهم نفس التفكير بتاعي آآ، فباحاول إن أنا أنزل وابتدي أتعرف على ناس كتيرة وكده، ولكن أنا ما عنديش يعني طرق إن أنا أعرف أعمل كده إزاي أو إن أنا آآ، يكون الموضوع سهل بالنسبة لي تقد يعني ممكن تقولي لي آآ، حاجة زي كده ممكن تكون آآ، أقدر أحققها إزاي؟
بُصّ هو أكيد طبيعي جدًا إن أنت تحسّ إن أنت تايه شوية، يعني علشان أنت لسّه ناقل لمكان جديد يعني <clears throat> آآ الناس كلها عندها صحاب وكده وأنت حتى نفسك كان عندك صحاب لكن أنت دلوقتي لسّه بتبتدي من الصفر، أكيد ده إحساس صعب أنا حاسّة بيك جدًا، بس أو مقدرة يعني إحساسك ده بس يعني أنت قُل لي أنت حاولت تتواصل أصلًا مع حد ناس يعني معاك في المكان اللي أنت فيه دلوقتي الجديد ده؟
ما هو المشكلة بقى إن أنا ما أعرَفش الناس دي آآ اللي حواليّا دول، ما أقدَرش أنا أتواصل معاهم بطريقة ممكن تكون يعني تبان إن فيها إحراج شوية ليَّ أو إن أنا مثلًا أبتدي أكلّمهم وأنا مش عارف أنا باكلّمهم بصفتي مين آآ فبيكون عندي مشكلة بقى إن أنا أبتدي أخُش العالم بتاعهم لإن طبعًا بيكون محتاج منّي مجهود إن أنا أبتدي مثلًا أنزِل آآ وأجرّب أرُوح الأماكن اللي هُم بيرُوحوها وأبتدي إن أنا أتعامل معاهم وأحتكّ بيهم ف فيجيب الكلام بقى نَفْسه إن أنا آآ خلاص ي لو أنا هاتكلّم معاهم يبقى الموضوع طبيعي، آآ فطبعًا آآ بيكون الرغبة جوّايا ولكن أنا مش عارف أعملها إزاي لأن ما فيش طريقة تواصُل معاهم، فاهمة قصدي؟
أيوه، أنا أكيد فاهماك، بُصّ هو كمان إن أنت تتنقّل يعني لمجيد لمدينة جديدة ده برضه بيهزّ شوية إحساسك بالأمان وال ال ال أنت كنت حاسس بأمان جدًا ف في المكان القديم اللي أنت كنت فيه وحواليك الناس اللي أنت تعرَفهم وأصحابك بس في ال ال الموقِف الحالي ده بيخلّيك تحس إن أنت لأ لازم تعيد آآ تبني علاقاتك من الأول خالص يعني من أول وجديد كده وأكيد ده مرهِق نفسيًا جدًا ليك، بس يعني أنت من من خلال الكلام اللي أنت بتقوله لي، بتقول لي إن أنت آآ بتبقى هتكلّمهم بصفتك إيه أو كده فأنا حاسّة إن أنت بيكون أو أنت الحاجة اللي بتوقّفك يعني هي الخجل والّا أنت برضه علشان مش عارف الأماكن، خايف إن هُم يرفضوا آآ إن هُم يتعرّفوا بيك أو أنت مُحرَج أصلًا إن أنت ت تبتدي كلام معاهم، يعني إيه اللي موقّفَك؟
إمم. لا، أنا الصراحة آآ، من طبيعتي إن أنا مش مش بابقى مُحرَج خالص أنا بالعكس، أنا باحب إن أنا أتواصل مع الناس وابقى شخص اجتماعي جدًا، آآ، ولكن اللي بيوقّفني آآ، هو ارتباطي ب بقى ب بالناس اللي أنا يعني عارفهم ق من قبل كده دايمًا بيبقوا على بالي ودايمًا بابقى آآ، مش عايز أنساهم ودايمًا بابقى باحاول إن أنا أكلّمهم حتّى لو هكل يعني إحنا لسه مش قري يعني إحنا وبقينا خلاص مش قريّبين من بعض بقينا بُعاد، بس باحاول إن أنا أخلّي التواصل ده يكون موجود، مش عارف دي ممكن تكون حاجة يعني صح والّا حاجة غلط، آآ، فما بادّي ما باعرفش ادّي مساحة كتير أوي لنَفْسي إن أنا بقى ابتدي أتعرّف على ناس جديدة أو ابتدي أدخّلهم في حياتي، آآ، باحس دايمًا إن أنا آآ، مكسّل آخُد الخطوة دي أو أنا مش قادر آآ، يعني آآ، أدخّل ناس جديدة في حياتي، لأن الموضوع هيسبّب لي بقى زحمة كتير، آآ، ولكن برضه بيكون عندي صعوبة في في، ممكن تكُون في الأماكن اللي هُم بيرُوحوها الناس دي، وبيكون عندي مشكلة إن أنا آآ، مش مش معايا وسيلة وسيلة إن أنا أقدَر يعني أتنقّل بطريقة سهلة آآ، فأعرَف إن أنا أقابلهم وإن أنا أت يعني أكُون آآ، مثلًا في ال يعني في نَفْس المكان بتاعهم أو في نَفْس ال الدماغ بتاعهم. آآ، حاجات كتير أوي الصراحة بتوقّفني، ما باقدَرش إن أنا يعني أتخطّاها أو إن أنا أعدّيها، مش عارف أعمل إيه.
بُص، أنا حاسّة بيك جدًا يعني لإن ده مش بس فكرة <clears throat> صحاب، يعني أنت ده إحساس بانتماء وحياتك ال الطبيعية و وإحساس إن أنت برضه ده كان مكانك القديم وأنت مش عاوز تبعد عن صحابك، بس أنت طيب آآ، دلوقتي في مكان جديد مختلف وأنت برضه مش هتبعد عن صحابك ممكن هتتواصل معاهم بالطريقة اللي هتسمح لك بده، بإن أنت مثلًا على WhatsApp مثلًا أو إن أنت تكلِّمهم، بس أنت في نَفْس الوقت لازم تكون آآ، تتعرّف على ناس جديدة علشان ما تبقاش حاسس برضه ب بمَلَل أو وِحدة أو آآ، أنت مش عارف تخرُج برضه، يعني أنت محتاج أمّا تخرُج مع حد يبقى حد قريّب منّك في نَفْس المكان تنزلوا تتقابلوا بسهولة يعني، مش محتاج إن أنت تروح له آآ، مكان بعيد طريق كاك ساعة أو أكتر يعني. فأنت مثلًا جرّبت حاجة تعملها والّا يعني مثلًا جرّبت مثلًا آآ، ت تخرُج في الأماكن مثلًا ال المتاحة حواليك أو آآ، أو في أصلًا في البداية أنت بتشتغل في المكان ده أو بتروح الجامعة فتتعرّف على ناس، والّا برضه ده دي حاجة مش متاحة دلوقتي؟
للأسف المكان اللي أنا يعني نقَلت فيه آآ ما فيهوش يعني حاجات كتير أوي إن أنا أقدَر أرُوحها آآ، هو بارُوح برضه نَفْس الجامعة بتاعتي القديمة وبارُوح نَفْس ال آآ ولمّا باشت يعني بانزِل أشتغل في حاجات كده في أيام الإجازات يعني بتاعتي آآ برضه باقابل نَفْس الناس اللي أنا كنت باقابلهم، آآ فهي النقلة آآ بالنسبة للنقلة هي حصَلِت لل للمكان اللي أنا عايش فيه بس ولكن الأماكن التانية هي لسه ثابتة زي ما هي، آآ ولكن باحاول أكتشف بقى مثلًا إيه ممكن يكون ال الحاجات الجديدة اللي أنا أقدَر أخرُج فيها واللي أقدَر أعمل فيها حاجات مختلِفة تانية آآ في المكان اللي أنا فيه آآ، لسه برضه مش عارف أوي إيه ال إيه الحلو، إيه اللي وِحش وإيه اللي الناس بتحب ترُوحه وإيه الناس اللي ما بتحبّش ترُوحه، آآ ولكن برضه عندي سؤال، هل مثلًا لمّا ييجي بقى آآ أبتدي إن أنا أكوّن صداقة مع ناس جديدة، هل أنا المفروض إن أنا يعني أبقى قريّب أوي منهم والّا يبقى يعني تبقى العلاقة ما بيننا ق قوية أوي والّا عادي ممكن تكون مثلًا مُجرّد إن أنا باشوفهم وباسلّم عليهم وممكن أكون باتكلّم معاهم ب آآ كلام قصيّر كده وخلاص؟
بُص، ما أكيد ده هيتحدّد على أساس أنت آآ الأشخاص دُول أنت شخصيّتهم وطريقتهم آآ وتفكيرهم آآ متشابه ليك، متشابه لتفكيرك، لطريقتك برضه، متشابه لكل حاجة فيك وشايف إن هم ممكن يكونوا أصحاب كويسين أنت تقدر تقرّب منهم والّا لأ، دُول مش شبهي دُول مش زَيي، يعني أنت في جميع الأحوال لمّا هتتعرّف على ناس هتلاقي أشخاص تحس إن هم لأ، علاقة سطحية أو من بعيد أو إحنا بنتكلِّم كده على خفيف، لكن هتلاقي برضه في نَفْس الوقت أشخاص كويسين أنت حاسس إن أنتم نَفْس طريقة التفكير، نَفْس آآ نَفْس ال ام متشابهين في حاجات كتيرة ف ف في سواء بقى يعني آآ- آآ ده ال الدراسة مثلًا بتاعتكم ممكن تكون متشابهة ففاهمين تتكلِّموا مع بعض في إيه، حاجات كتير أنت آآ هت هتقرّرها بناءً على شخصية اللي قُدّامك وطريقة كلامه وتفكيره والحاجات دي كُلّها. مش عاجبك خلاص هت هتسطّح علاقتك بيه جدًا وما تبقاش إيه، ما تدخُلش معاه ف ف في علاقة كبيرة أو قوية إن لإن ده أصلًا هو شخص مش عاجبك. آآ فهو أنت لازم برضه تبتدي آآ ب بإن أنت تتعرّف على المكان اللي حواليك عادةً يعني آآ العلاقات في الأماكن الجديدة دي بتتبني يعني إيه، في الأماكن اللي هي ال اللي فيها أي أنشطة، يعني أنت مثلًا لو رُحت gym مثلًا أكيد هي هيبقى في ناس هتتكلِّم معاها، ناس هتحِب تتعرّف عليها، بُص، هي الموضوع ما بيبتديش إن إحنا آآ هتروح تقول له أنا عاوز نكون صحاب مثلًا ما تيجي نتصاحب، لأ ما فيش كده، أنت آآ موقِف في موقِف آآ سلام ف فأنت إيه الأخبار؟ طَب التمرينة دي كذا طَب أنا عاوز أعمل كذا، واحدة، واحدة هتلاقي الكلام بيجيب بعضه والعلاقة بتتوطّد أكتر. آآ كافيه ثابت مثلًا أنت بتروحه في أشخاص تانية بتروحه، فأنت برضه بنَفْس الطريقة ال ال الم العلاقة برضه هتبتدي من علاقة بسيطة أو سلام في البداية كده.
آه.
واحدة، واحدة برضه الموضوع هي ممكن يتطوّر على حسَب برضه زي ما ك ما كنّا بنتكلّم، على حسَب شخصية اللي قُدّامك أنت شايف إن هي شبه تفكيرك أو لأ أو كده، نادي مثلًا، بترُوح النادي في المكان الجديد أو لأ، ففي حاجات، في events برضه بتبقى موجودة في نَفْس الأماكن اللي أنتم بتبقوا المكان الجديد اللي أنت فيه ده، دي ممكن آآ تسهِّل عليك إن أنت تتعرّف على الناس وهتتعرّف بالطريقة اللي أنت حاببها إن أنت تتعرّف في البداية ب ب بشكل بسيط، بالضبط وبعد كده بقى براحتك أنت توطّد علاقتك أو لأ على حسب اللي قُدّامك.
إمم، إمم، فاهمِك أيوه. طيّب، آآ أنا ب أنا بس بيك بيواجهني برضه آآ حاجة بسيطة آآ، إن ساعات بيكون في حدود أو معوِّقات بحيث إن أنا مثلًا آآ ما باقدَرش إن أنا أتواصَل أوي مع الناس آآ معيّنة، آآ وبيكون مثلًا في آآ حاجات إحنا مش قادرين ن يعني ن نواكبها مع بعض، فهل المفروض أبعِد عنهم والّا أتعامل معاهم عادي بس من غير ما أقرّب؟ مش عارف إزاي إن أنا أتعامل في الظروف دي الصراحة؟
إن أنت تقصد إن في شخص أنت مش مش شايف إن هو شبهك أو في حاجات مثلًا مختلفة عنّك، آآ ده أكيد بُصّ هي العلاقات بتتبني يعني برضه بالتدريج شوية، آآ الناس مثلًا أنت بتشوف الشخص ده كتير، هتبتدي تثق فيه شوية، هتبتدي تفتح كلام، هتبتدي آآ تشاركه حاجات، لقيت إن هو مش شبهك مختلف معاه أو أنت مختلف معاه أو هو مختلف معاك، أو مختلفين حتّى في طريقة الكلام مش عاجباك، ف ليه لأ، إن أنت تسطّح علاقتك أكيد علشان آآ ما تبقاش العلاقة حِمل عليك، يعني ما يبقاش أنت آآ متضايق ومضغوط وأنت هتتكلّم معاه عشان مثلًا يعني طريقة كلامه مش عاجباك، لأ الحاجة اللي هتكون مش مريحة نفسيًا بالنسبة لك مش هتخلّيك كده مرتاح وحاسس إن أنت آآ م متطمّن أو نفسيًا مرتاح يعني في العلاقة فأكيد الأحسن إن أنت تبعد عنها، أو تسطّح العلاقة علشان ما تجه ما تجهدش نَفْسك أو يعني ما ترهِقش تفكيرك في حاجة.
بالضبط، آه. آه. آه، فاهم قصدِك وأنا بجد فعلًا حاسس إن النصايح دي هتفرق معايا جدًا لو أنا ابتديت أطبّقها، وحاسس إن فعلًا حتّة إن أنا آآ ابتدي أركّز هل الشخص ده أنا م يعني آآ مستاهل إن هو يخُش في في دايرة ال صحاب القريّبة منّي، والّا آآ أنا محتا آآ عارف إن هو مثلًا مش شبهي أو مش نَفْس طريقتي فابتدي ه أ أسطّح علاقتي بيه، آآ ده فعلًا كلام أنا ما كنتش بافكّر فيه خالص آآ شكرًا بجد على النصايح اللي أنتِ ادّيتهاني وأنا مُمتَن جدًا ليكِ يعني.
العفو على إيه، يعني أنا معاك في أي وقت وأكيد جرّب الحاجات دي وقُل لي إيه الأخبار، يعني وصِلت لإيه؟